لأ، كُنّا في الحضانة كانت الMiss مش موجودة في وقتها تقريبًا كان لسّه قبل ما نبدأ ال كان قبل ما نقعد، كان أول يوم خالص في الحضانة، تحسّي إن الدنيا بتبقى مبهدلة كده كل واحد مش عارف مكانه.
آآ اللي هو تدخلي على طول تاخدي مكان وتحُطي حاجتِك وتحجزي يعني.
بالضبط، في الحضانة المكان اللي أنتِ بتاخديه في أول يوم كانت في الحضانة عندنا، المكان اللي أنتِ بتاخديه أول يوم ده اللي بيفضل معاكِ في المرحلة دي كُلّها، ما حدّش ياخُد
إمم. آه، وأنتِ بقى لمّا دخلتِ أنتِ اللي اخترتِ المكان والّا حد بقى اللي قال لِك روحي روحي بسرعة اركبي آه، اركبي أقعدي في الكرسي ده. <laughs> آه، آه.
بالضبط، أنا كنت جاية قبلها، هو اللي بييجي بدري <chuckles> أيوه، أيوه، اللي بييجي بدري بيقعد. فخلاص أنا جيت قبلِك وأنا قعدت و و وكنت خلاص حطّيت حاجاتي، أنتِ بقى بتشليها من مكانها ليه؟
طَب هي كانت شافتِك لمّا قعدتِ بقى يعني هي نمَّرِت أصلًا على المقعد بتاعِك والّا
آه، ما هي عارفة حاجاتي محطوطة على ال يعني حاجاتي كُلّها محطوطة على الكرسي وعلى الديسك اللي قُدّام الكرسي المكتب بتاعي. فالبنت دي بقى اللي هي صاحبتي دلوقتي، آآ أنا كنت بصراحة طفلة كنت باتكسف أوي ما كنتش باعرف أتكلِّم.
إمم. آه. إيه د اللي أخدِت مكانِك والّا والّا إيه عشان أنا حاسّة إنّي اتلخبطت؟ اللي أخدِت مكانِك آه، آه.
لا، لأ، مش اللي قعدت مكاني، أنا قُلت على صاحبتي أنا دي دلوقتي، آآ صاحبتي هي اللي راحت اتكلِّمت معاها لمّا شافتني واقفة بقى باعيّط ومتضايقة، وأنا مش عارفة أتصرّف إزاي، راحت اتكلِّمت معاها وقالت لها: "قومي وده مكانها، وهي هنا من بدري وأنتِ"
آه. طَب أنتِ ليه ما وجهتيش يعني ساعتها؟ كنتِ لسّه حاسّة إنِّك صغيرة وخايفة بقى وكده.
ما كنتش باعرف خالص، أنا كنت طفلة خجولة جدًا وكنت طفلة باتكسف جدًا، جدًا، كنت بسيب حقّي على طول ما كنتش باعرف آخُد حقّي خالص. وبجد دي من أكتر الحاجات اللي أصلًا خلّتنا قريّبين من بعض جدًا، هي على طول في أي مشكلة كانت هي بتاخد لي حقّي، كانت هي بتدافع عني على طول، بالضبط، بجد كنت باحسّها على طول ضهري.
إمم. ياه! آه. المُدافع القوي يعني. جميلة. عملتِ إيه بقى بالضبط بقى احكي لي؟
هي راحت اتكلِّمت معاها كده وقالت لها: "ما ينفعش اللي أنتِ عملتيه." لأ، عادي اللي هي عادي بتتكلِّم عادي. آآ "وهي هنا من قبلِك وأنا شايفاها من هنا من قبلِك، أنت ما ينفعش إن أنتِ تقعدي مكانها،" بالضبط، "وقومي علشان ما أروحش أقول للMiss إن أنتِ عملتِ مشكلة ورميتِ لها حاجتها وهاقول لها." فالبنت خافت وقامت. <laughs> بالضبط بتهدّدها، فالبنت خافت وقامت. بصراحة
بهدوء و ولا خناق بقى. دي متابعاكِ بقى. بتضحك كمان. <chuckles> آه. شكلها كانت شرسة. <laughs>
من اليوم ده وإحنا أقرب ناس في حياة بعض، وعمرها ما خذلتني في يوم من الأيام، أكيد بيحصل ما بيننا مشاكل وخلافات لإن طبعًا ما فيش حد بيفضل مع بعض العمر ده كُلّه ما بيتخانقش لأ، كُنّا بنتخانق كتير جدًا، أكيد، بالضبط.
جميل. بيقولوا المشاكل بتقوّي العلاقات، صح الكلام ده؟ يعني فعلًا لمّا كانت تحصل بينكم مشاكل أو تزعلوا من بعض أكيد طبعًا كنت بتبقي مكتئبة والّا أي، متخيّلة شكلِك
آه طبعًا، لإنّها بجد هي كانت كل حياتي، أنا صحابي صحابها، إحنا صحابنا مشتركين مع بعض آآ، إحنا ما ما كانش عندنا موضوع إن إحنا كل واحد يبقى عنده صحابه المختلفة دي غير في فترة الجامعة، لإن إحنا فترة ابتدائي كان صحابنا مشتركين، إعدادي نَفْس الحوار، ثانوي نَفْس الكلام، الجامعة هي الوحيدة.
امم. قولي لي لمّا كنتم بتدخلقوا مع بعض ما تزعلوا من بعض، كنتِ بتعملي إيه لمّا كنتم بترجعوا؟ يعني بترجعوا بتتناقشوا في اللي حصل والّا خلاص تشوفوا بعض بتنسوا؟